<clicks tongue> Tama. Alam mo, ang laki ng punto mo dun, ah, kasi madami talaga dito yung parang sa umpisa, sinasabi parang too good to be true yung networking di ba, kasi parang nasabi kikita nga daw lahat pero sa huli, yung iba ang kumikita yung nasa taas lang di ba? Eh, may experience ka ba sa networking?
'Yan nga, mm. Oo, totoo. Ay, naku! Yung networking naman sa isip ko, 'yan yung pagbuo ng network talaga, ha, sa mga trabaho. Halimbawa ako, ni-network ko sa HR ganyan, um, ine-network ako dun sa mga security guard para at least 'no, yung mga sta yung mga mga agents ko makakapasok agad sa sa trabaho ng walang aberya or kaya mag-i ano ako sa workforce management para yung team ko naman 'no, ah, mabilis maka-file ng leave. Yun yung idea ko ng networking. Um, pero ako meron din naman akong experience sa multi-level marketing na yung tipong power, kumbaga power talaga yung may sharing talaga pero maganda kasi business model din siya pero madalas lang talaga sa Pilipinas meron na siyang stigma kasi nga hindi lahat kumikita.
Hmm. Hmm. <clicks tongue> Ah, sabagay. Mm. Oo. Mm. <laughs> Alam ko yun, ah. <chuckles> Oo. Totoo, alam mo totoo yung sinabi mo, marami din akong kakilalang ganun na parehas nung naranasan mo. Eh oo, hindi literal talaga powers. Oo. So, ano may halimbawa ka ba ng isang sitwasyon kung kumbaga saan mo naramdaman na talagang sobra yung bigay kaysa sa kuha sa isang networking sa'yo?
Mhm. Ang power ng power. <laughs> True.

Siguro, uhm, since relasyon naman 'yan, ano, communication ay ano, ay talagang kailangan din. Um, dapat matuto tayo na magsalita at masabi sa kanila 'yung hindi. Tsaka masabi sa kanila kung ano 'yung saloobin natin, kasi madalas ka ano ba, nahihiya ka pa rin ba? Hindi 'yung koneksyon, kung nahihiya ka pa din, di ba? Kailangan masabi mo na, bag siyempre, bago naman ako mag-off limit na, "Uy, tama na, ha?" Bago ako mag-ano na, eh, nakailang lambing na ako diyan. Na, "Uy, medyo sumosobra na tayo, ah, ano, ah, kasi iba na 'yung expectations ko sa relasyon na 'to or kaya, iba 'yung expectations ko sa ginagawa mo, ganiyan. Nakailang ulit ka nang ganiyan. Hindi na ako tutuwa. Isa pa ulit, sige, hihindian na kita." So nakakailang warning naman, di ba?
Hmm. Mm. Hmm, talaga? Hmm. Diyos ko. <chuckles> Eh. Pero malambing pa din, 'no, pero may kasama ng banta. <laughs>
Oh, oho, oo. Kasi, siyempre, pag pag ano siyempre, gali 'yung 'yung pag hindi mo naman. 'Yung pag hindi at pagsaway mo naman, galing pa rin ’yon sa place ng sa lugar ng pag-ibig, eh. Kasi ayaw mo naman maputol 'yung koneksyon, di ba? Pero dapat mong diinan, kasi kung hindi mo masasabi ’yon, eh, di lalong-lalo ka na lang ano, ah, ma-te-take advantage, di ba? So hindi puwede rin, mm.
Ah. Sabagay. Mm. Tama. Alam mo, al ang tama 'yung sinabi mo, 'no. Kasi sa trabaho din naman, ayaw din naman natin 'yung may kaano tayo kaalitan, di ba, kasi parang ang bigat magtrabaho kapag gano'n. Pero meron ka bang isang, parang sabihin natin di ba, nagti-training ka, tapos 'yung parang ini-schedule niya sa'yo na, "Oh, ito, sabihin mo ganito, ganiyan," tas ang daming tanong nas ng ng tao, tapos sinabihan mo na lang, "Tara, samahan kita sa HR," parang gano'n.
Totoo. Kaya nga, mm. Hmm. <laughs> Oo, meron, basta manat lalo na pag ano, pag 'yung 'yung mga agent na ano na senior na, 'yung mga tipong well-seasoned na seasoned professional, di ba, siyempre, madaming tanong 'yan at siyempre aware din sila, di ba, kasi sa trabaho. Malam malamang sa malamang naman ’yan ’yung mga gano’n pa, eh, ’yung mga ano, eh, ’yung mga alpha sa mga class. Kaya papakinggan din ’yun ng ibang emple 'yung mga ibang empleyado. Kaya kailangan talaga maingat ka sa pag-treat sa kanila. So madalas ginagawa ko, "Tara nga, mhm, tama ka nga, sa akin daw, para ano, kausapin mo yung HR dun. Kasi ayoko din magbigay ng false information sa'yo. Siguro ito, dadalhin kita don kausapin huwag kang matatakot, kasi kasama mo ako, kampi tayo dito. Pero kung may clarification ka"
<gasps> Hmm. Ah, oo. Oo. Mm. Hmm. <laughs> Tama, oo. Mhm, 'yun nga, okey, parang minsan kasi mas panatag kasi sila kapag hindi HR 'yung kausap, sa totoo lang. Oo, kaya nakakatuwa na talagang binitbit mo sila do'n.
Hmm. Oo, totoo. Oo. "Tara nga dito, para para din ano, galing sa ayan ah, galing sa HR na 'yan ah, hindi 'yan galing sa'kin." Mm.
<chuckles> Ah, oo, para maliwanag nga naman tsaka malinaw, di ba, tapos less trabaho na din sa'yo. Ayun, maraming salamat sa ano, ah, mga binahagi mo, ah. Nakakatawa 'yung usapan natin.
Oo, totoo.